あの、ちょっと、友達関係なんですが、まあ、友人から、少し頼られることが、あの、多いかなっていうことについて、あの、ちょっと、いん最近疲れてきちゃったなと思って、あの、お話聞いてもらえますか？
はい。 うん。 うんうん。 ああ、なるほど、いいですよ、もう、結構大変そうですね。なんか、お結構そういうのが、ん、長く続いちゃってる感じですかね。
うん、ありがと、ございます。うーん、うん。 そうなんですよ、あの、子どもの頃からですね、お今、お思いをおかすおあの、起こしますとね、あんまり、なんだろう、人に頼るっていうことができない、あの、たちで、うん、それで、んん、どっちあの、どちらかと言ったら、結構、なんて世話をしちゃうというか、あの、こうんうん、手を出してしまうというか。で、そういうところはあるんですよね。
はい。 うんうん。 うんうん。 うんうん。 はいはいはいはい。
うんうんうん。ただ、あの、まあ、大人になって、まあ、結婚して子どもができて、そうすると、なんか、何て言うんだろう、まあ、いわゆるママ友とかから、ちょっと、あの、子どもの見ててくれるっていうようなことが、なんか、頻繁に、あの、起こったんですよね。うんうん。うんうん。で、まあ、私はあんまり、その、子どもを人に預けるっちゅうことは、あの、しなかったんですけど、まあ、うん、預けるのであれあれば、まあ、お金を払って、まあ、ベビーシッターをお願いするとか、まあ、あとは、あの、なんだろう、あの、夫もすごく、あの、う、ん、とても協力的な人なので、あの、うん、まあ、夫が見て、ん、夫に頼めるから、あの、なんですが、何だろう、その、他のお友達とかは結構、その、自分の家族とかには頼まないで、私に結構来る頼んで来るな、みたいな、うーん、ところがありましてね。それをうんうん。
うん。 はい。 うん。 ああ、はいはいはい。 はい。 うんうん。 はい。 ああ、ははいはいはい。 いや、すごい、ん、なんか、大変そうですね、なんか。なんで、そういう風な状況になっちゃったんですかね。なんか、きっかけとか思い当たります？
うーん。 ぬうん、んん。 すどうなんですか。でも、あたしほんとに、あの、別にいい格好してるわけでもなく、あの、いつでも言ってねっていうような、そんなオープン的な感じではないと思うんですよね、そんなに。うん、ただ、何だろう、なんか、頼まれまずはあたしのとこに頼んでくるみたいな、そんな感じがなんか受けますね、印象が。うーん。
うんうん。 はいはい。 うーん。うーん、なんか、それは、そうですね、ま、頼られること自体は、その、悪い気はしないというか、結構お世話まあ、世話好き、んだったりするんですか？
うーん。 うん。 うんうん。 は、いん。ええ、あ、そうなんです。あの、困ってる人とか見るとね、別に全然いい人間でも何でもないんですけど、あの、つい、なんか、あの、どうしたんですか？って聞いちゃうような、あの、ちょっとお節介なところはあるんですよ、確かに。<chuckles> うんうん、うんうん。なんですがね、あとなんか、その、まあ、子どもが小さい時は、そう、よく子ども預かっててって言われることもしょっちゅうでしたし、なんか、最近はですね、その、車まあ、ここは今私が住んでるところは車社会で、車がないと、どこにも行けないようなところなんですが、なんか、そのカーあの、車も、乗せてってとか、あの、どこどこ行くから一緒に行かないって言われても、なんか、大抵私がこやって運転しているなっていうような、あの、こことが、なんか、重なるんですよね。う、うん、うん。
うんうん。 うんうん。なるなるほどなるほど。 そうなんすね。うん。 うんうん。 はいはい。 うん。 うんうん。 なるほどですね。なんか、いろいろと、なんか、面倒くさいまあ、子育てもね、すごい責任感生まれますし、運転もね、まあ、好きな人は結構ね、好きって言いますけど、まあ、基本的に疲れますしね、運転もね。
はい。 ん。 う、うん、ふうん。 うん。 そうなんですよ、ほんとにおっしゃる通りで、私も、あの、運転そんなに好きでもないし、あの、ね、結構苦手なので苦手な方なので、あの、まあ、その、子どもを、あの、乗せるのはやめようって、まあ、夫とも話して、あの、決めたんですね。あの、やはり、それで事故をしちゃったら大変だから。
うん。 うんうん。 うんうん。 うんうん。
うん、なので、まあ、それはもう友人にも、あの、ちょっとあたしね、あの、子どものあの、運転得意じゃないから、あの、お子さんはね、乗せないようにしてるんだ。う、よそのお子さん乗せないようにしてるんだってことは伝えたことあるんですが、まあ、もうね、うん、子どもも大きくなってきて、今度は、あの、お母さんだけで、い出かけたりする時には、もう、じゃあ、車お願いねみたいななんでしょう、なんかもう、暗黙の了解というのかな。うん。うん。っていうのがあるんですよね。
はいはい。 うん。 ああ、はいはい。 うんうん。 なるほどですね。じゃあ、その、なんか車の運転頼まれるみたいな時もあ、時っていうのは、そのママ友達となんか出かける時に、その、まあ、あたりまあ、言ったらあれですけど、当たり前のように、じゃあ、運転頼むねみたいな感じで言われちゃうっていうことなんですね？うーん。
うん。 うん。 うん。 そうですね。 うん。 そうですね。そうですね。うん、ほんとに小さな話なんですけど、なんか例えば、あの、そのじゃあ、どこどこすあの、今度ランチ会しようよみたいな、そういう時になっても、なんか、大抵うちだなみたいな。<chuckles> うん、 その家でやるなみたいなところもありますね。
うーん。 うん。 うんうん。 運転免許持ってらしてるのは、ご自身だけなんですか？周りの中では。
あ、いやいやいや、みんな皆さん、あの、車がないと生きていけないところなので、ただあの、一緒にちょっと遠出をする時などは、あの、なぜか私なんですよね。別に私の車が特別大きいっていうわけでもないんですけど。
ああ、そうすね、うん。 うーん。
うんうん。うん。
あ、車もご自身の車に乗せてって毎回言われるんですか？
あ、そうですね。一緒に行こう、イコール、私が運転みたいな、もうなんだろう、暗黙の了解みたいな感じになって、なんか、うーん、頼られてるのかな。
ああ。 うーん。まあ、頼られてる、まあ、いいように言うと頼られてるって感じですけど、なんかなんか、すごい不自然に聞こえますけどね。その、ねえ、車社会でみんな運転できるのに、ね、なぜかご自身にだけ、ねえ、ね、ずっと運転頼むって言われて。なんかその友達に、あの、今度運転してよみたいな感じで言ったことってあるんですか？
うん。 あ、多分そうですよね。うん。 うん。 うーん。 はい。 ああ、それは、その、子供はもう乗せられないんだって、乗せるのやめたんだって、夫と話してっていうことは伝えたこともありますが、うーん、それはないかもしれないですね。うん。うん。
はい。 あ、そうなんですね。なんかそれで言って、まあ、ま、それを快く受け入れてくれるなら、それで、まあ、それで、なんかそれ、いいような気がしますし。や、もしかしたら向こうとしても、なんか運転好きなのかなみたいな風に思われてる可能性もないことはない気がするんで、いっぺんそこは、ね、ご友人でしたら言っても何もないと思いますし。
うん。 うん。 うん。 ううん。ああ。あ。 そうです。 そうですね、確かに。そう言ってしまっていいんですよね。なんか、あの、前にですね、ほんとに私も、あの、まだ若かったし、あの、気持ちもちっちゃかったんですけど、その子供を、あの、預かってって言われて、預かってる時にあ、預か預かってって言われたんですが、私用事があってちょっと無理なんだって言ったんですよ。で、あの、また同じようなグループの違う人に頼んだんですよね、その彼女が。そしたらその、同じグループの彼女に頼んで、その彼女が、あの、まあ、あの、いいよって言ってかいど快諾して、あの、そこに預けることになったんですよ。
うん。 はい。 うん。 はいはい。 うん。 はいはい。
あの、その、私にはじめ頼んできた彼女がですね、そしたら、あの、私のところにこうやって子供を預ける時には、もうほんとにこんなこと言うのも恥ずかしいんですけど、あの、別になんか手土産を持ってくるとか、あの、そういうことはしないんですが、もう一人の彼女の所に行った時には、なんか、あのクッキーのセットを持ってったんですよ。<laughs> なんかその時に、なんか私、あの、あれ、なんか、別にそのクッキーが欲しいわけじゃないけど、私には何もないなみたいな、ちょっと悲しくなったしまったんですよね。
はい。 うん。 はい。 うーん。ふんふん。 うーん。 うーん、ちょっとそれは嫌ですね、ほんとに。え、そんなことがあったんですね。うーん。
うーん。 嫌ですよね。うん。なので、なんかそれから、あの、なんだろ、もう、そういう風にそういう風に考えると悲しくなっちゃうから、まあ、考えないようにしようっていう風に、まあ、決めて、まあ、別にそんなすごい仲いいお友達でもないので、あの、まあ、す来たんですけど、うーん、またここ最近、そう、ちょっと車乗せるようなことがあったり、あの、家で食事することがあったので、あの、いや、何回、私になんか頼られてるのかなみたいなことが感じられて、なんか疲れてきちゃったんですよね。うん。
うーん。 うーん。 はいはい。 うーん、それは疲れますね。あの、いつもそうやって、なその、こあの、子供を預けるですとか、車運転を頼んでくる人っていうのは、もう、同じ人なんですか？
うーん。 はい。 はい。 うん。 あ、まあ、その人が一番多いですね。でもうん。まあ、その方が結構強い方というか、あのまあ中心な感じなので、まあ、その人がもう何々さんが乗せてってくれるよみたいな、そういう雰囲気を醸し出して、いいるのか、まあ、みんなも、そうよねみたいな感じで。うん。でも、他の人たちはなんか車に乗せてもらったら、なんかあのね、ありがとうって言って、ちょっとなんか気持ちをね、あの、くれたりするんですよね。
ああ、なるほど。同じ人。はいはい。 うーん。 うーん。 うーん。 うんうん、まあ、ま、そうですね、その感謝の気持ち言ってもらえるのは、まあ、もちろん嬉しいですけど、なんかね、聞いてる感じ、すちょっとね、不公平感をどうしてもいま否めないというかね、なら、運転を交代交代すればいいのに、とか思いま思っちゃいますし、でもね、なんかきつく言って、ちょっとなんか、仲間はずれというか、ね、村八分みたいなされるのもね、怖いですもんね、やっぱり。
うーん。 うん。うん、そうですね。うん。 うーん。 そうですね。 うん。 うーん。 ええ。 ああ、確かにね、それもありますよね。うーん。うん、でもどうなのかなって、なんかおんなじところに行くんだから、別にいいのかななんて思ったり。うーん、でもなぜ彼女は、なんか別にその当たり前のような感じになってきてるから、ん、なんかちょっと嫌なのかなって思ってきたり。
うーん。 うーん。 いや。 うん。 うん。 なるほどですね。ちょっとすごい難しい問題ですね、なんか。ただ、でも、僕が思ったのは、まあ、一度やっぱり、まあ、その強く言えっていうわけじゃないんですけど、まあ、なんとなくやんなよやんわりその子育ててのこととかも、まあ、結構忙しくて、子供を預けるの大変なんだよねとか、まあ、車運転も車運転疲れるから今度やってよとかはぐらいは言ってもいいのかなって思ったんですけどね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 そうですよね。まず自分がそんなに車まあ、前にもその子供は、あの、あんまり得意じゃないから、車乗せお子さんは乗せないようにしたんだってことは伝えたから、まあ、わかっていると勝手に思っちゃったんですが、もう一度言ってみようかな。あの、あんまり得意じゃないから今度乗せてねって言ってみます。うん。
うん。 うん。 いや、そうですよね、なんかうまいこと、いくといいですね、ほんとに。
うん。 そうですね。でも今日お話しできて、なんかちょっとあの、ちょっと一歩を踏み出るって勇気が、あの、持てました。あの、ありがとうございました。
ああ、いえいえ、とんでもないです。助けになったようであれば幸いです。
ありがとうございます。